हुँ, ये तो काफ़ी बढ़िया तरीका है, एकदम अ, जो व्यक्ति को खुद से नींद नहीं आती या फिर जल्दी उठ नहीं पाते, एकदम आपने सही चीज़ बताई है। तो अ, ये जो नो फ़ोन ज़ोन है, या फिर नो फ़ोन टाइम है, क्या आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, वायरल हो रही है चीज़ और हाँ, प प्रमाणित भी है कहीं न कहीं। तो क्या आप इसका इस्तेमाल करते हैं?
हाँ। हाँ, बिल्कुल करती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फ़ोन छोड़ दूँ। अ, करती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे पहले भी आपको बताया मैंने कि खाने से शुरुआत होती थी मेरे फ़ोन की। लेकिन अब कहाँ है कि खाने से ही शुरुआत होती, वहीं थोड़ा बहुत जो देखना होता है, देख लेती हूँ। सोने आई, उसके बाद जो है, बस थोड़ा बहुत देख लेना है कि किसी का कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। मेरा फ़ोन अ, जो है, रिंग पे नहीं होना चाहिए। फ़ोन जो है, मैं अपना साइलेंट कर देती हूँ। हाँ, रखती अपने पास ही हूँ। ऐसा नहीं है कि दूर कहीं रख दिया जाए। कभी-कभार हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि जब बहुत कुछ, जैसे किसी के यहाँ जाना था, नहीं गए, वो बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, बार-बार मैसेज कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं दूर लगा के रख देती हूँ। क्योंकि मेरा जो चार्जिंग पॉइंट है, वो बहुत दूर है बेड से। एकदम दूसरी तरफ है। नींद के बाद उसे उठाने जाना मुश्किल है। तो ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मुझे कोई इतना डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो अपने ऊपर ही नि निर्भर करता है सब कुछ। जितना देर वीडियोज़ देखना है, ठीक है। नहीं देखना है, तो फिर फ़ोन का कोई काम है नहीं इतना ज़्यादा।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा। <chuckles> हाँ, दूर तो क्यों रखना? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा! <chuckles> अच्छा। उम, बहुत सही। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। समझ गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छी आदत है आपकी ये और ये जो सोच है ना, ज़रूर आपको काफ़ी आगे भी लेके जाएगी। तो ये बताइए कि कोई ऐसी बुरी आदत है, आज के समय में भी, जो आपको लगता है, "अभी यार, ये चीज़ बदलने वाली है।" ऐसा है कुछ क्या?